Assolutamente.
Anche meglio della media non so come dirti. E senti e diciamo il tuo hobby ti ha mhmm, ti ha mai fatto vivere diciamo dei, mhmm <smacks lips> sai dei momenti l'essere umano è fatto di alti e bassi insomma, ti ha mai fatto vivere dei momenti in cui ti ha messo alla prova ha messo alla prova magari la tua pazienza, la tua perseveranza, la tua coerenza, la costanza.
Sì, sì, sì. Beh sì, ti dico la verità, è un po', mhmm, diciamo un cercare di superarsi di giorno in giorno, no. Perché comunque io sono in una fase di di inizio in un certo senso, perché sto tradando un conto live da 4 mesi all'incirca e, mhmm, quindi sì un conto funded. Okay. Sì, ho tradato ho tradato diverse prop, ho passato un funded, ho quindi un funded e adesso sto cercando di passarne un altro, in maniera tale da essere un po' più tranquillo, no, e quindi magari ho anche stoppato il lavoro sul funded per lavorare sull' evaluation, quindi per passarne un altro e questo comunque significa avere pazienza e sapere un attimo di dover fare le cose per step, soprattutto per me perché, ecco, all'inizio magari è più difficile gestire un conto funded e un evaluation insieme, capito?
Mh. Okay, quindi stai sì stai Certo, stai in primo test diciamo, stai iniziando a studiare, a capire. Ah, complimenti. Ah-ah. Cer